อืม อาจจะเป็นความไม่สบายใจของญาติโยมที่รู้สึกว่า "เฮ้ย เราไม่ได้คิดว่าทำไปแล้ว เขาจะไปทำอย่างนี้ อย่างงี้" คือแม้แต่ศีล 5 ก็อาจจะละเมิดไปแล้ว ใช่ไหมคะ? ทางเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเวลาทำบุญ จะ จะไม่ ไม่ค่อย ไม่ อาจจะให้ไปเลยไม่ได้คิดอะไร แต่ว่าจะเลือกวัด วัดที่เราแบบสบายใจ แล้วก็อยากสนับสนุนน่ะค่ะ
อืม อืม จะไม่คิดใช่ไหม? สบายใจแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าแบบ ที่เราทำไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ถ้าไม่ ถ้าเราไม่คิด
อาจจะเป็น อาจจะเป็นหลวงพ่อที่เรานับถือ หรือว่าเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลสายปฏิบัติ อาจจะเป็นสำนักสงฆ์ที่เขา เอ่อ ให้คนมาปฏิบัติธรรม แล้วเราบริจาคช่วยไปเพื่อที่จะให้เขามีค่าใช้จ่ายที่ช่วยให้คนปฏิบัติธรรมได้โดยไม่ต้องเสียเงินเยอะ หรือว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายงี้ค่ะ อย่างเงี้ยค่ะ คิดว่าน่าจะได้บุญในการที่ช่วยให้คนแบบพ้นทุกข์ หรือว่าได้ภาวนารักษาศีล อะไรอย่างเงี้ย อันนี้มองในด้านนี้มากกว่าค่ะ จะไม่ใช่แบบเป็น ต้องเป็นวัดแบบ วัดใหญ่ ๆ ที่คนชอบไปกัน ใช่ จะไม่เน้นวัดใหญ่ค่ะ จะเป็นปีหนึ่งทอดกฐินที วัดสำนักสงฆ์ไกล ๆ อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ จะเป็นแนวนั้นมากกว่า อืม ค่ะ ก็จะเป็นความสบายใจมากกว่า อืม
อืม อืม อือฮึ อืม อ๋อ ดัง ๆ อือฮึ อ๋อ ก็ ก็โอเคเนาะ ก็โอเคอยู่นะ อย่างเช่น แบบ เออ ความสบายใจที่ทำไป
ใช่ค่ะ แล้วถ้าให้แนะนำ ค่ะ
เออ ก็ เราก็แบบ แนะนำ แนะนำหมายถึงว่า ตัว
คนที่รู้สึกท้อแท้
เออ ก็ให้เขา ให้ ให้เขามอง ให้เขามองที่แบบ เอ่อ คนที่แบบที่เราเห็นทั่ว ๆ ไป อย่างเช่น คนพิการ
ทางนั้นแนะนำยังไงบ้างคะ?